طب إيه رأيك في ثقافة الInfluencers والترندات؟ يعني بتشوفها إزاي؟
إمم. والله بُصي ي آه، بُصي أنا باشوفها يعني من ناحيتين، أنا باشوف إن هي ليها دايمًا مميِّزات وليها إيجابيات، يعني بطبيعة أي حاجة في الدنيا ليها مميِّزات وليها إيجابيات. آآ، فأنا شايف مثلًا الinfluencers بيكون ليهُم دور كبير أوي في حياة الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا، الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا كل يوم هُم محتكِّين بالناس دي، زيهُم بالضبط زي الناس اللي بنحتك بيهُم برّه في حياتنا. ما أنا باخرُج من البيت رايح شغلي أنا باحتِك بعدد معيَّن من الأشخاص، فالعدد المعيَّن ده
امم. امم. إمم. اهم. آه. كأنه كأنه مجتمع بس مجتمع افتراضي، آه.
امم. بالضبط، بالضبط، زي ما الناس ديّة بتأثِّر عليّا في الشغل، طَب ما هو أنا بقضِّي مثلًا باقضِّي على السوشيال ميديا 4، 5 ساعات، ما هو الأربع، خمس ساعات دول أنا باحتِك بناس. بالضبط كده، فالناس اللي بتأثِّر عليّا ديّة أنا بابقى شايف إن هو ممكن يأثِّر عليّا تأثير إيجابي جدًا، وممكن برضه يأثِّر عليّا تأثير سلبي جدًا، زي ما بيحصل آآ، من influencers كتير. ونفس القصة برضه في الترِندات، الترِندات برضه اللي بتطلع في حاجات، أحيانًا بتبقى سخيفة ما لهاش معنى، مضيِّعة للوقت، آآ، استهزاء بعقول الناس من الآخر، آآ، وفي ترِندات تانية لأ بتكون إيجابية وبتشجِّع الناس إنّها تعمل حاجات حلوة، والواحد بقى ليه أمثلة في حاجات زي دي كتير.
امم. ت بتأثر عليك برضه، آه. آه. امم. امم. امم. امم. امم. امم، زي إيه؟
يعني بُصي، عندِك الinfluencers مثلًا آآ، اللي بي تعبيرهم كلّه إن الحياة ورديّة والحياة جميلة وإن هُم عايشين أحلى حياة فطبعًا حقهم إمم.
امم، آه. ده طبعًا بيأثر بشكل سلبي على ال على ال يعني على اللي بيتفرج عليه، يعني صح، إمم.
بالضبط. بالضبط. يعني ال ال اللي بيتفرَّج بيبقى حاطِط بقى إن هي الحياة كده فعلًا، وأنا ليه حياتي حزينة، أنا ليه كئيب، أنا ليه مش زيهُم، بيبدأ بقى يحُط نفسه في مقارنات. والحقيقة إن ده مش عيب برضه الinfluencer لوحده، أو ده مش عيب الشخص المؤثِّر ده لوحده، لأنّه هو ده ده واجبه، أنا وظيفتي كده. وفي ناس أصلًا تانية بتبقى شايفاها كنوع من أنواع الترفيه. أنا أحِب أتفرَّج على فيديو لinfluencer يدخِّلني في فيلته مثلًا، هو مبسوط، شايف ده نوع من الانبساط. حد تاني بيبقى شايفه لأ، ده أنا مكتئب، أنا زعلان، فهنا الواحد برضه
امم امم. آه آه. إمم. إمم. فبي بيروح عن نفسه بالطريقة دي قصدك، صح؟